ครับ พอดีว่าตอนเนี้ยคืออยากจะมาขอคำปรึกษาหน่อยครับ อ่า เกี่ยวกับที่ตอนเนี้ยไม่ค่อยมีไอเดียในการคิด อ่า งานสร้างสรรค์ต่าง ๆ เลยอะครับ ก็รู้สึกว่า ตัวเองมีแบบอาการ เบิร์นเอาต์ อะครับ พอจะเริ่มทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งทีไรนี่ คือ ก็รู้สึกว่ามันต้องมีการล้มเลิกกลางคันนะครับ อย่างเช่น ตอนเนี้ยคือผมตั้งใจที่จะออกแบบไอ้ตัวโมเดลพวกถ้วยเซรามิกน่ะ แต่เผอิญว่า เอ่อ มันก็คิดไม่ออกอะเนาะว่า เอ๊ะ เราจะมีลายใหม่ ๆ ยังไงมาให้ตนเองแบบมีไอเดีย เพื่อจะ สามารถที่จะส่งลูกค้าได้ทันอะครับ แต่ก็รู้สึกว่ามัน มันต้องมีแรงบันดาลใจนะครับ ทีนี้พอทำงานได้สักพักหนึ่งมันก็มีความรู้สึกว่าต้องเลิกกลางคันนะครับ ก็เลยอยากจะขอคำปรึกษาหน่อยว่า เอ๊ะ พอจะมีวิธีทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องไหมอะครับ?
อา อืม อือฮึ อา ครับผม อืม อา ครับผม อืม โอเคครับ ถ้างั้นก่อนอื่นผมขอถามเพิ่มนิดหนึ่งนะว่า ส่วนใหญ่แล้วอะเราทำได้นานไหมครับ ก่อนที่จะแบบว่า รู้สึกว่า เออ มันไม่มีไอเดียเลย หรืออะไรแบบเนี้ยครับ?
ก็ เอ่อ ทำได้ไม่นานครับ คืออย่างวันหนึ่งเงี้ย ต้องใช้เวลาคิดไอ้ 1 พรอเจกต์นี้ ก็คือเต็มวันเลย แต่ว่าพอทำงานนั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ย ได้ประมาณแค่ถึง 5 โมงเช้า จากประมาณช่วง 9 โมง ถึง 5 โมงเช้าครับ ก็รู้สึกว่า ต้องล้ม ล้มเลิกแล้ว ก็ต้องไปทำอย่างอื่นน่ะ เพราะมันคิดอะไรยังไม่ออก ถ้านั่งอยู่เฉย ๆ ก็น่าจะเบื่อหน่ายเกินไป ก็เลยออกไปเดินเล่นข้างนอกครับ พอตกเย็นมา ก็มานั่งคิด ไอ่ลายถ้วยเซรามิกใหม่ ๆ อีกครั้งหนึ่ง แต่ก็ยังคิดยังไม่ได้ครับ ก็เลยต้องหยุดทำไปก่อนในวันนั้นเลยน่ะครับ
อืม ครับผม อืม อืม อา อือ อือ อา ครับผม จริง ๆ แล้วตรงเนี้ย ก็ไม่ใช่เรื่องที่เรารู้สึกผิด หรืออะไรเลยนะครับ มัน มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับไอเดียของเรามากกว่าเนาะ มันยังไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมาคิดงานคิดอะไรได้ ตรงเนี้ยครับผม อย่างที่คุณออกไปเดินเล่น ออกไปผ่อนคลายตรงนั้นน่ะ ผมคิดว่าดีมากมาก ๆ เลยนะครับ เพราะว่า อา 1 แล้ว เรารู้จักตัวเองแล้วว่า เราเครียดช่วงเนี้ย เราจะออกไปทำอะไรให้มันผ่อนคลายบ้าง ให้ไปหาความคิดสร้างสรรค์เข้ามาก่อน ก่อนที่จะกลับเข้ามาทำอีกรอบหนึ่ง บางทีมันอาจจะยังไม่เจอเลยในทันที อันนี้ไม่เป็นไรเลยนะครับ มันเป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ เพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่า 1-2 วันปุ๊บ โอ้ ปิ๊งคิดได้เลยอะไรทันที ต่อให้เราจะมีแบบว่า สโกป หรือว่า บรีฟ งานจากทางลูกค้ามาแล้ว แต่บางทีมันก็คิดไม่ออกจริง ๆ มันก็มีได้ครับ อยาก ยังไม่อยากให้โทษตัวเองนะว่ามันเป็น โอ้โฮ เราไม่ได้เลย เราจะทำกำหนดส่งทันไหม อะไรแบบนี้ ยังไม่ต้องไปคิดถึงตรงนั้นเลยก็ได้ครับ ให้มันหาให้มันเจอก่อน เราไปผ่อนคลายแล้ว โอเค กลับมาค่อยมาคิดงานต่ออีกที ผมคิดว่าอันเนี้ยดีมาก ๆ แล้วครับ ถ้าอย่างงั้นน่ะ ผมขอถามเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหม ว่าส่วนใหญ่แล้ว อะไรที่มักจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่า เออ มันไม่มีแรงบันดาลใจแล้ว ตอนเนี้ยออกไปเดินดีกว่า มันเพราะไม่มีจริง ๆ หรือเพราะว่ามีสิ่งรบกวนด้วย หรือเพราะว่าเราเบื่อ คิดไม่ออกสักที หงุดหงิดตัวเอง อะไรแบบนี้ครับ?
อือฮึ อืม น่าจะเพราะว่า เอ่อ มันอยู่ในห้องนานเกินไปครับ พอเราอยู่ในห้องมันก็ไม่ได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ครับ
อืม ครับผม
ก็เลยทำให้ อ่า ต้อง เหมือนกับร่างกายมัน มันกำลังบอกว่า ร่างกายต้องการสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ อะครับ ผมก็เลย ตอนบ่าย ๆ ที่บอกเนาะ ก็คือออกไปเดินเล่นข้างนอกอะครับ เผื่อมันจะได้แบบผ่อนคลาย แล้วก็มีไอเดียใหม่ ๆ ก็เลยต้องทำอย่างนั้นน่ะครับ
อืม ครับผม อา โอเค แล้ว ที่ทำงานของเราเอง งานเซรามิกอันนี้ของเราเอง สามารถทำในพื้นที่เปิดโล่งได้ไหม? หรือว่าจำเป็นต้องเป็นห้องที่มันปิดด้วยอะครับ?
อืม จริง ๆ ทำในพื้นที่เปิดโล่งก็ได้ครับ แต่สาเหตุที่ทำอยู่ในห้องนี่ ก็เพราะว่ามันเงียบสงบดีนะครับ แล้วมันก็ อ่า ไม่มีใครรบกวนนะครับ แบบเราสามารถเอาโน้ตบุ๊กไปทำงานนอกบ้านได้ แต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยเรื่องของ เอ่อ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือว่าจะเป็นพวก อ่า ค่าเดินทาง อะไรพวกนี้ครับ มันก็มีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ก็เลยเลือกที่จะอยู่บ้านดีกว่าครับ
อืม! อา มีสมาธิ อา ครับผม อืม อา โอเค เข้าใจเลยครับ แล้วงานของเรา อันนี้ผมขอถามเพิ่มอีกนิดหนึ่งเนาะ แล้วงานของเราเองอะครับผม อย่างเซรามิกอันเนี้ย เราต้องถึงขนาดแบบว่า เผาเซรามิกขึ้นมาเป็นชิ้นงานเลยไหม? หรือว่าเราซื้อเซรามิกสำเร็จรูปมาแล้ว แต่เราแค่คิดตัวลาย คิดอะไรอย่างงี้เฉย ๆ อะครับ?
อืม เป็นคนคิดตัวลาย ออกแบบไลน์สติกเกอร์ต่าง ๆ อะ มาแปะลงนะครับ แล้วก็ เอ่อ จะส่งต่อให้ร้านค้านะครับ เขาเอาไปขึ้นรูปนะครับ แล้วก็ค่อยส่งต่อให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับ ก็จะทำงานเป็นระบบไป ก็มีพาร์ตเนอร์เป็นของตนเอง แต่ว่าจะอยู่คนละที่ครับ คือผมอยู่ที่บ้าน แต่ว่า มันก็จะมีร้านที่มันอยู่ในตัวเมือง ก็ต้อง เอ่อ เอาไปส่งเขา หรือบางทีก็ส่งไปรษณีย์ไปให้เขาอะครับ
อา อา <smacks lips> ครับผม อืม โอเค ครับผม อืม ถ้าอย่างงั้นน่ะ ในส่วนของพาร์ตเนอร์อื่น ๆ ของเรา ที่เรามีการต้องติดต่อประสานงานกันอยู่แล้ว เราเคยได้มีแบบว่านั่งพูดคุย หรือนั่งปรึกษากันไหมครับ ในเรื่องงาน งานหนึ่งอะไรแบบเนี้ย? เวลาที่เราได้รับงานมาแล้วเนี้ย เคยแบบว่า โอเคพี่ ผมได้รับอันเนี้ยมา ช่วยผมคิดหน่อยได้ไหมว่า มันจะทำแบบไหน อะไรยังไงดี? อันนี้เคยได้มีแบบคุยแบบนี้บ้างไหม? หรือว่าเราทำคนเดียวทั้งหมดเลยจริง ๆ?
อืม ครับ ก็เวลาที่รับงานมาจากลูกค้านี่ คือผมจะเป็นคนดูแลหน้างานด้วยครับ เอ่อ ก็จะรับออร์เดอร์มาครับ คอยดูว่าลูกค้าต้องการลายแบบไหนนะครับ เป็นลายที่ง่ายยากก็ว่ากันไป แต่ทีเนี้ย คืออีกทีมงานหนึ่งก็คือ เขาก็จะ เอ่อ มีหน้าที่ในการขึ้นรูปอย่างเดียวครับ เพราะว่าการขึ้นรูปมันต้องใช้กำลังเยอะมากครับ ก็เลยปล่อยให้เขาทำไปเลยอะครับ
อืม อ๋อ ครับผม อืม อ๋อ ครับผม อืม แล้วเราก็มาคิดในส่วนตรงนี้แทนไปเลยเนาะ มันก็คือแบบว่าเป็นการแบ่งงานไปเลยเนาะ ทีเนี้ยครับผม ในส่วนของที่คุณบอกมาบอกว่า ถ้าไปทำงานด้านนอกแล้วเนี่ย บางทีมัน เอ่อ จะเกิดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางก็ดี หรือในเรื่องของที่เราอาจจะต้องซื้ออะไรสักอย่างเพื่อนั่งทำงานอยู่ในนั้น อะไรแบบนี้เนาะ ผมเข้าใจนะครับ ตรงเนี้ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่าย ถ้าอย่างงั้นลองเปลี่ยนแบบนี้ไหมครับ อาจจะลดเหลือแค่ค่าเดินทางก็ได้ เราอาจจะไปในที่ที่แบบว่าไม่ได้ไกลจากบ้านเรามาก หรืออะไรแบบเนี้ย แต่ว่าในส่วนของ เอ่อ เรื่องการกิน เรื่องอะไรพวกเนี้ย เราอาจจะพกไปเองก็ได้ ไม่แน่ใจว่าพอทำได้ไหมเอ่ย? แบบว่าพกน้ำไปเอง 1 ขวดเล็ก ๆ หรือว่าเป็น 1 tumbler แก้วหนึ่ง อะไรแบบเนี้ย แล้วก็อาหาร เนี่ยก็อาจจะเป็นเราเตรียมพกไปเองเพื่อเอาไปกินด้านนอก แล้วก็นั่งทำงานในบรรยากาศที่แบบปลอดโปร่งหน่อย ไม่ใช่อาจจะ ไม่จำเป็นแบบว่าต้องไปตามร้านกาแฟ หรือร้านอะไรแบบเนี้ย แต่เป็นในสวนสาธารณะที่เราก็สามารถให้เราคิดไอเดียได้อะไรแบบเนี้ยครับผม
อืม อื้อฮือ อืม มันก็มีครับ มันก็มี เอ่อ เรื่องแบบว่าที่อยากทำอย่างงั้นอยู่ แต่ว่านะ คือเวลาที่เราไปร้านแต่ละทีอะ มันก็อยากที่จะสั่งเครื่องดื่มต่าง ๆ ครับ เพราะว่าถ้า ม ถ้าไม่สั่งนี่คือ มัน มันก็แบบ ป ไปนั่งเฉย ๆ ไม่ได้เนาะ มันก็จะสั่ง อ อืม สั่งเค้ก สั่งพวก เอ่อ กาแฟอะไรมากิน อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติเลย แต่ว่า
อืม ครับผม อา เข้าใจเลย ใช่ มันดูน่าเกลียด อืม ครับผม
ผมก็จะลองเอาคำแนะนำของคุณไปลองใช้ดูครับ คือพยายามที่จะ เอ่อ ห่อน้ำ ห่อข้าว อย่างเงี้ย ไป ในต่างสถานที่ครับ น่าจะทำให้ เอ่อ เรา ที่จะประหยัดเงินได้มากขึ้นอะครับ อืม
อืม ใช่ ผมแค่ ผมแค่มองในอีกมุมหนึ่งเนาะว่า โอเค บางทีเรา เราอยากจะประหยัดเงิน อันเนี้ยไม่ได้ ไม่ได้ผิดเลยนะครับ ถือเป็นความคิดที่ดีมาก ๆ เลย เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยเนาะ ไม่อยากฟุ่มเฟือยด้วย ก็เลยแบบแนะนำไปว่า ถ้าอย่างงั้นอะ เราอาจจะไม่ต้องทำงานที่ร้านกาแฟ หรือร้านอะไรที่แบบมีที่ให้เราหลบร่มก็ได้ แต่ว่าขอเป็นในวันที่อากาศดี ๆ ก็ได้ครับผม วันที่เราคิดงานไม่ออกจริง ๆ แล้วอากาศข้างนอกมันก็ดี อย่างเงี้ย อาจจะไปตามสวนสาธารณะ หรือว่าที่ที่มีร่มไม้ให้เรานั่งทำงานได้แบบไม่รู้สึกว่า เออ อันเนี้ยมันร้อนเกินไป อะไรแบบเนี้ยครับผม ทำงานในสวนตรงนั้นก็ได้ บางทีทำงานในบรรยากาศดี ๆ วิวดี ๆ อะไรดี ๆ กับรอบตัว แบบเนี้ย ผมคิดว่า มันอาจจะทำให้เราอะได้รับไอเดีย หรือว่าได้รับความคิดใหม่ ๆ เนี่ยเข้ามาได้ง่ายมากขึ้นน่ะครับ ผมคิดว่าแบบนี้นะ
อืม อืม ครับ ก็ถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยครับ เดี๋ยวจะลองเอาไป ปรับใช้เยอะ ๆ ครับ แล้วก็จะลองไปสถานที่ต่าง ๆ ให้แบบมันมาก ๆ ขึ้นครับ ก็น่าจะช่วยได้เลยครับ
ได้ครับผม อืม อยากให้ อยากให้ลองเปลี่ยนดู เพราะว่าจริง ๆ แล้วอะ การไปทำงานที่ร้านกาแฟมันก็โอเคนะ แต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่มันสูงนิดหนึ่งเนาะ อาจจะแบบว่าถ้าไป จุดอื่น ๆ ได้ แล้วเรามีวายฟายสามารถทำงานได้ ผมคิดว่าน่าจะพอเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยเราได้จริง ๆ ครับผม
อืม อืม ครับ ก็อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศไป อ่า อย่างเช่น ไปทุ่งนา
อา
ผมว่ามันก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันครับ เพราะว่าบางทีถ้าอยู่อุดอู้แต่อยู่ในห้อง หรือว่าถ้าไปร้านกาแฟ มันก็น่าจะเสียตังค์เยอะครับ แต่ว่าถ้าลองไปที่ ที่ทำมา มีธรรมชาติเยอะก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันครับ
อืม ใช่ ๆ อา แปลว่าไท ที่บ้านเรามีพื้นที่อยู่แล้วถูกไหม? แล้วก็มีแบบว่าเป็นเถียงนาเล็ก ๆ อยู่แล้วให้เราหลบแดดหลบร่มได้ใช่ไหม?
อืม ครับผม
อา โอ้โฮ ผ โอ้ นิ โอ้โฮ พอคุณพูดมาอันเนี้ย คือเนี่ยแหละครับได้ไอเดียแล้ว ดีมาก ๆ เลย แล้วบางทีเนี่ย เราอาจจะเอาลายที่เป็นลายต้นข้าว หรือลายใบไม้ อะไรแบบเนี้ย ที่เราเห็นในธรรมชาติ ลายที่เป็นแบบว่าคลองชลประทาน ค ผ่านนา อะไรแบบเนี้ย ผมคิดว่าบางทีก็อาจจะเอามาแบบว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ แล้วแต่งแต้มออกมาในงานเซรามิกของเรา แล้วพอ พอเราคิด แล้วพอเราทำปุ๊บ มันอาจจะกลายเป็นลายที่มันสวย ที่มันโอเค หรือบางทีลายที่มันอาจจะตรงกับ บรีฟ ของลูกค้าที่ให้มา อะไรแบบเนี้ยได้นะครับ
อืม ครับ ที่จริงน่ะลูกค้าเขาก็สั่งลายเยอะอยู่ครับ ทั้งลายธรรมชาติ หรือว่าเป็นลาย แอ็บสแตรกต์ เป็นลายที่ต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาเยอะ ๆ ครับ เอ่อ ถ้าพูดถึงลายธรรมชาติเนี่ย ไอ้พวกลายต้นข้าว หรือว่าลายกล้าไม้ อะไรอย่างเงี้ย มันมีสั่งมาอยู่แล้วครับ แต่บางทีผมก็ต้องคิดลายที่มันต่อยอดจากตรงนั้นน่ะ ก็จะพยายามดูครับ น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยครับ
อืม อา ครับผม อืม อา ได้เลยครับ เป็นกำลังใจให้นะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วลูกค้า โอเค ผมเข้าใจแหละเนาะ การทำงานบางที บรีฟ มัน มา แล้วมันก็ โอ้โฮ กดดันเราเหมือนกัน บางทีก็จะมีเรื่องกำหนด deadline ด้วยอีกอะไรอีก แต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ ยังไงก็ขอให้สู้ ๆ แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่แบบว่า เราสามารถเห็นได้รอบตัว อะไรแบบเนี้ยเลยนะครับ
อือ ครับ ก็คือ อ่า สาเหตุหนึ่ง ก็คืออยากไปนอกบ้าน เพราะว่าบรรยากาศข้างนอกมันค่อนข้างที่จะดีกว่าครับ ก็จะลองดูครับ น่าจะดีเหมือนกัน
อา ได้เลย ได้เลยครับผม เป็นกำลังใจให้นะ
ครับ ถัดมาก็ขอบคุณมากเลยนะที่ให้คำแนะนำดี ๆ ครับ ก็จะลองปรับใช้ดูครับ แม้ว่าพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสถานที่เยอะ ๆ แล้วก็ลองหาแรงบันดาลใจใหม่ ๆ เราอาจจะไม่ไปร้านกาแฟ หรือว่าถ้าไปก็อาจจะซื้อของเล็ก ๆ น้อย ๆ ครับ ผมก็จะลองพยายามดูครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับที่ให้คำแนะนำดี ๆ ขอบคุณครับ
ได้เลยครับ ได้เลยครับ ครับผม ยินดีมาก ๆ แล้วถ้ามีผลงานอะไรสวย ๆ อยากจะแชร์ ก็มาแชร์ให้ผมได้รับทราบได้เลยนะ
ครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับผม
ครับผม ครับ สวัสดีครับ